はい。人生で一番忘れられない旅の話をお聞かせいただけますか？
はい。そうですね。自分は結構旅とか旅行が好きで、色々行ったんですけど。
ええ。 はい。
そうですね。その中でも忘れられないのは、えっとタイに行った時ですね。
はい。 はい、タイで、何かそこでハプニングが、何か忘れられない、こう思い出になる出来事があったんですね。
うん。 はあ、そうですね。ハプニングっていうわけではないんですけど。
はい。 どんなあの、思い出に残ることが起こりましたか？
えっとあん、そうですね。 はい。 そのバンコクから、あの、入って、で、1か月くらい、ま、結果的にタイに滞在したんですけど。
はい。 うん。 ええ。
なんかこうネットとかで、あの、どうもアイランドホッピングっていうのがあるぞっていう風に、あの、見聞きしたんですね。
ええ。 はい。
で、その、じゃ、それをやってみようと思って。
ええ。
ま、そのアイランドホッピングをしたっていうのが、忘れられない思い出っていう感じですね。
うお。 あ、そうですか、じゃそのアイランドホッピング、こう、タイの国内の、ま、リゾート地というか、リゾートのそういう島をこう、いいくつかあの、行かれたっていうことだと思うんですけれど。それはも、じゃあ、行く前にそういう、もうここ、次はここに行くぞという何か一つずつ計画を立ててから行かれたんですか？
はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 そうですね、あまり自分、その計画を立てたりとか、あの情報収集とかしない派なので、なんはい、なんとなくこうタイについて、うん、なんか島へ行ってみたいなと思って、で、できたらこういろんな島回りたいなっていう風に検索してたら
ええ。 ええ。 ふん。 ええ。 ええ。
なんかこう、メインの、あの、何て言うのかな、大陸の方に戻ってこなくても、半島に戻ってこなくても、島から島へ、で、その次の島からまた別の島へ行けるぞっていうのがあったので、あ、じゃあこれ、よっていうような軽いノリでしたね。
うん。 うん。 うん。 ええええええ。 おお。 あ、なるほど、じゃもう、じゃ、バンコクに行ってから、じゃ、そのもう滞在期間はもう1ヶ月ぐらいって最初から決まってたんですか？
はい。 うん。 そうですね。その、本当はもっといたかったんですけど、あの、観光ビザとかの関係で、ま、あの、日本人だと、こう、入っていくと1ヶ月間は、あの、滞在できるので、ま、じゃあ、1ヶ月ぐらい目安に、あの、回ろうっていうような感じでしたね。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
うん。 ええ。 ああ。 なるほど、じゃ、もう、本当にバンコクに、まだま、ビザが、あの、許す限る限りのその期間で一応滞在する、もともとは予定で行かれた。ですよね。あ、なるほど。で、そこから、じゃあバンコクだけではなくって、いろんな島巡り。島から島の旅に、こう、あこう計画を変えたじゃないですけれど、そこから、じゃあ、もう、まずまず最初の島に行ってみて、また次の島っていう感じで、旅をされたんですか？おお。で、じゃあ、一番最初の島っていうのはどちらに行かれたんですか？
うん。 はい。そうですね。 うんうん。 はい。 うん。 はい。 そうですね、はい。 うん。 そうですね、まず、あの、ま、タイって、こう、何て言うのかな。イメージしていただくと、こう、ま、主に島って、タイのメインランドの右側と東側と西側に分かれてるんですね。
ええ。 ええ。 ああ、はい。
はい、で、最初にどっちに行こうと思って、とりあえず、あの、西側、あ、今回は行ってみようと思ってはい。あの、ま、クラビーっていうか、そっちのコーフィーとか、そういった島があるところから始めて、で、そこから、ま、大体、ま、7つとか8つくらいの島を、あの、アイランドホッピングしたっていう感じです。
うん。 ええええ。 はい。 うん。 うん。 おお、で、その交通手段とかはどういう風にされたんですか？
そうですね、えっと、そこの、まあ、フェリーとかボート乗り場に行くまでは、バンコクとかからバスで移動しましたね。
ええ。 はい。 おお、いや、その地元のバスとか乗るのって、簡単というか、あの、結構日本とかだと、バスはこう、い目的地に行くまでに結構いろんな、こう、路線を使わなきゃいけなかったりとかして、難しい場合ってあるんですけど、タイではどうでしたか？
うん。 はい。 うんうん。 はい。 そうですね。なんか、その、1番最初の島に行くまでにも、まあ、それなりの距離があったので、間こう中継地点を、まあ、1、2個挟んでいこうみたいな感じで、まあ、ゆるく
うん。ええ。 え、うん。 うーん。 ええ。
はい、移動したって感じですね。でうん。
おお、その、い移動時間はどれぐらい、何時間ぐらいかかるんですか？
そうですね。やっぱりこう、ま、1番最初のバンコクから、その次の目的地までは、まあ、さんよじかんとかはかかってましたね。うんうん。
ええ。 はい。 あ、おお。そのバスっていうのはこう、日本で言うこう通勤用のバス。ま、通勤というか、まあ、普通に公共に走ってるバスですか？それとも、こうどちらかというと、こう高速バスみたいな、バスになるんですか？
はい。 うん。 はい。 そうですね。どちらかっていうと、こう、高速バスみたいな感じで、まあ、ほんとに観光客とか、あの、外国人とか、ま、タイの地元の人が観光目的とかで移動するみたいな、ま、割とリラックスしたような、あの、広々としたバスとかですね。
うーん。 ええ。 うん。 ええ。 ええ。 うん。 ほほう。あ、じゃ、も、そのそのバスに、ま、揺られて、次の地点まで行かれて、じゃそこでちょっと休憩というか、次のバスを待つみたいな感じですか？
うん。 はい。 そうですね。あのま、多分休憩っていう形で2、3泊くらいして、で
うん。 ああ。ま、もうちょこっとの休みじゃないんですね。もうそこの、じゃ、中継地点もちょっと観光ができるようなところで、じゃ2、3日泊まってたんですね。ああ、なるほど、え、じゃあその途中で泊まる、その宿泊の場所とかも、それは着いてから、あの、決めたりされたんですか？
はい。 うん。 そうですね。はい。 やっぱりうん。 はい。 そうですね。自分の場合は、まあ、ほんとに、何も決めてないとは言いつつ、その次行くところだけは、ま、あの、最低限、はい、そうですね。Google マップとか、ま、あの、色んなアプリとかを使って、それだけは大体ここに行こうっていうのはイメージがして行きました。
うん。 うんうん、そうですね。 うん。 はい。 ええ。 うん。 そうですね、ちょっと、泊まるところだけは、ちょっと確保しといた方が、ちょっと、ま、気持ち的には安心ですよね。
うん。 そうですね。 はい。
へえ、で、かあの、タイの国内って、もうやっぱりどこでもワイファイとかそういうインターネットに繋げれる環境ってほとんどの場所でで、整ってるんですか？
うん。 はい。 そうですね。ほんとに、なんかこうむしろ、ま、今はどうか分からないですけど、逆にこう日本とかよりは、あの、ワイファイがどこでも通じるような、あの、イメージがありますね。
いや。 ええ。 うん。 ええ。 あっ。 ああ、そうなんですか。じゃあそれは、もう自分の携帯さえ持ってれば、そこの地元のプロバイダーと、こう、繋げれるっていうの環境ですか？
はい。 うんうん。 そうですね、はい、ま、ほんとに基本的にどこの宿とかに行ってもワイファイ環境整ってるので、ま、そこで、うん、ある程度こう情報とか、あ必要最低限の調べて、次に行くっていうようなスタイルでしたね。
へえ。 うん。 うん。 ええ。 うん。 おお、いや、そう考えると、ほんとここの、ここ10年ぐらいで、この旅の仕方っていうんですかね、やっぱりインターネットのインターネット様様ですよね。<chuckles>
はい。 うんうん。 はい。 それは様様ですね、ほんとに、やはい。
うん、本当、昔だったらインターネットがない環境だと、もうそれこそ、こう、 本とかガイドブックを片手に地図を見ながらみたいな感じでしたけど、今はねうん、携帯さえ、携帯か、ま、コンピューターを持っていれば、もう調べたいことがその場ですぐ、ね、情報が入ってくるので、そのそれはもう、ね、それを考えるとちょっと海外に行っても、ま、旅はしやすくなった感じはしますよね。
うん。 はい。 そうですね、はい。 うんうん。 はい。 うんうん。 そうですね、ま、ほんとに、あの、グーグルマップとかも、結構、こう、ま、その場所によっては路線の時間とか、ま、そあの、バス停とか、そういうのも乗ってますね、でも、たまに間違ってることがあるので、そこは本当に気をつけないと
うん。 うん。 うーん。 うーん。 そうなんですね。<laughs> うーん、そうです。そうですね、100%絶対に間違ってないっていうう、全然路線が出てきたりとか、うん、ちょっと間違いの情報が確かに入ってくる時もたまにありますよね。
いけないですね、ダブルチェックっていうか、うん。 はい。 うんうん。 そうですね、そこは気を付けたいポイントですね。
ええ、うん。 うん、で、じゃあそれでじゃあ途中、ま、観光しながら、また次のじゃじゃ、次の島の方に行ってから、島に着いてからは何、どどんなどんな過ごし方をされましたか？
はい。 うん。 そうですね、やっぱり、こう、まずタイの島って、ま、本当に美しいので
うん。 ええ。
ま、とりあえず、ま、海で泳ぐっていう、それがメインでしたね。
ええ。 うん。タイのそういう、あの、海とかって遠浅ですか？結構、あの、すごくみんな自由にこう、泳いでるっていう感じはするんですけれど。
うん。 はい。 そうですね。その、ま、面白いところっていうのは、その島々によって、その、何て言うのかな、遠浅だったりとか、あとはこう、目の前に住むサンゴ礁が広がってたりとか。
うん。 うん。 ええええええ。 ああ、そうですね。
はい。なんかそれぞれの島に、あの、別々の特徴があるっていう感じですね。
うん。 うーん、なるほど。で、そのリゾート地というか、ま、その島に行ってから、ま、泊まるところは普通のホテルとかですか？
うん。 はい。 うん。 そうですね。大体、ああホテルがメインでしたね。はい。
うーん。で、えっと、うそちらのホテルとかでは、こう、レストランとか、まあ、日本のホテルですとね、朝食だけついてきたりとか、ま、夕飯がついてきたりとかあるんですけど、た食べ物とかは、お食事とかはどうなさってましたか？
うん。 はい。 うん。 そうですね、ほんとにあの、まあ、ホテルだけじゃなくて、外にも、美味しい食べ物屋さんがもうほんとにたくさんあるので、ま、基本的には外に行って、なんかこう惹かれるのないかなっていうような感じで、はい、毎日食べ歩いてましたね。
うん、うん。 うーん。 うん。 うんうん。 ああ、なんかすごい、あの、思い出に残っている、とべ食べ物とか、これはほんとにすごい美味しかったっていうの、何かありますか？
はい。 すそうですね、まず、外せないのは、マンゴーシェイクですね。
うん。 マンゴーシェイク、お、となると、マンゴーシェイクですから、それはアイスクリームと
はい。 そのうん。
がベースになってる、ものですか？
はい。 そうですね、あの、まあ、ほんとにこう、マンゴーがそのままあって、で、そこにこう、まあ、氷とかがあって、そのマンゴーをスライスして、その場でその氷の中に、ま、プラスチックのカップとかに入れて、で、こうミキサーとかで、あの、混ぜて、はい、ほんとにこうシェイクを作ってくれるっていう感じなんですけど、はい、それがうん。
はい。 うん。 はい。 うん。 ええ、うん。 はい、うん。 ああ。 あ。 うわ、じゃあもうそこのほんと、地元で獲れた、もう完熟したマンゴー。
はい、そうですね。
そうああ、それちなみに、お値段とかっておいくらぐらいなんですか？
でうん。 そうですね、その当時でまあ、本当に¥200とかにひゃくえん前後くらいだったように記憶してますね。
ああ。 うんうんうん、ええ、いいですね、じゃ、そのマンゴーシェイク以外に何か他に食べ物で美味しかったものとかあります？
うん。 はい。 そうですね、ま、マンゴシェイクは毎日必ずあの、飲んでて、それは外せないんですけど、後は、ま、やっぱりあの新鮮な魚とかが獲れたりするのではい。
<laughs> ええええ。 ああ、なるほど。
レストランに入ったら、その自分で、この新鮮そうな魚を選んで、それをバーベキューしてもらう、それは、うん、すごくお勧めですね。
うん。 うん。 ああ。 おお、あ、じゃあもうそこで獲れた、地元で獲れたお魚を、こう、なんかグリルか何かがおみす店先かなんかにあって
はい。 うんうん、はい、そうですね。
で、それをもうその場で。
はい。
おお、なるほど。
ま、おそらく、こう、朝一獲れただろう、あの、漁師からのあの、魚がこう、バアって並んでいるので、で、自分であの、指定して、これを、ま、こういう感じで、あの、グリルして、みたいな感じで。
うん。 ええ。 うん。 うん。 ああ、なるほど、なんかこうタイとかを聞いていたので、なんかあのお魚とかもカレーとか、に煮るのかなって一瞬考えたんですけど、なるほど、うん、お店先でそうやってグリルしてくれるんですね。
はい。 うん。 ああ、なるほど、うんうん。 そうですね、あの、もちろん、あの、グリーンカレーとか、ま、パッタイとか、そういった定番とかはもちろん美味しいんですけど、やっぱりこう、本当の素材っていうところで言うと、ま、フルーツだとマンゴー、あとは食事だと、ま、そこで獲れた新鮮な魚っていうのが大きいかなって思いますね。
ええええ。 うん。 うん。 うん。 はい。 うん。 うん。 おお。 そうですね、やっぱりこう、日本では食べられない、なかなかあの経験できない味がやっぱりその場所に行ってみると、その場であの楽しめるっていうのがやっぱり旅の醍醐味ですね。
うんうん。 はい。 そうですね、本当にアイランドホッピングはお勧めです、一生に一回は必ずっていう、はい。
うん。 はい。 ねえ、うん、もうなんかすごい今こうタイのあのビーチの綺麗なビーチが目に浮かんできました。はい、今日は楽しいお話ありがとうございました。
うん。 はい。